Oke, oke. Jadi kayak akhirnya, eee, karena mungkin itungannya biaya nontonnya jadi lumayan gitu ya, kalau kita langganan Net Netflix kan kayak bisa nonton berkali-kali, banyak film gitu ya?
Betul, lebih ya relatif lumayan murah lah Kak, biasanya kan. Kalau dulu tuh ya Kak, aku sangking kayak ada 1 film tuh yang aku suka banget dulu Kak, eee, yang main tuh Herjunut Ali sama Pevita Pierce, itu tuh judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijck itu jaman-jaman aku SMA kan kelas 3.
Heeh. Ya. Heeh. Heeh huh. Iya, terus?
Jadi kayak, ya udah aku tuh kayak pas pertama kali nonton tuh kayak, yu itu bagus menurut aku ya Kak, pada saat itu ya, sampai sekarang pun masih bagus sih. Jadi, kayak dulu tuh kayak sangking aku sukanya Kak, sama film itu, karena dulu belum ada kayak Netflix segala macam kan, cuman ada kayak yang di website-website bajakan gitu kan dulu? Terus kayak aku ampe
Mhm. E terus kalau idup
Ampe ini kan Kak, kayak enggak sabar pengen nonton lagi itu kayak ampe 5 kali aku bolak-balik bioskop nonton itu Kak.
Oh iya? Seru banget itu ya. Cuman lumayan ya Kak. <chuckles>
Iya. Iya kadang ah sama temen, entah cuma lumayan mahal.
Heeh heeh jadi yang tadinya mungkin, eee, oke lah biaya segitu tuh oke, terus jadi karena berulangnya itu yang jadi mahal ya. <laughs>
Mahal, iya biasa kayak cuma berapa, apalagi kalo di weekend ya, weekend kan mahal ya.
Iya, betul betul harganya lebih beda. Heeh, tapi karena memang suka dan itu ya Kak nah, kalau dengan adanya streaming sekarang jadi gimana Kak, eee, menontonnya, berarti karena pilihannya itu lebih banyak di rumah. Tapi, kalau misalnya film-film baru tetep ada yang Kakak, tunggu untuk tetep nonton di bioskop?
Gitu loh Kak itu ya Allah ya udahlah iya biasa gitu aku Kak. Mhm. Aku meskipun ada film baru ya Kak, jadi kayak udah aku tunggu aja deh siapa tahu masuk di Netflix gitu loh Kak, tapi kecuali kayak misal, eee, film yang bener-bener aku suka kayak contohnya, nanti kan minggu beberapa minggu lagi kan ada Agak Lain 2 gitu. Nah, aku bener-bener harus nonton langsung tuh film itu, enggak mau nunggu, gitu loh. Mungkin yang benar-benar yang aku suka
Heeh. Ya. Oke, oh jadi ada film Ah oke. Jadi film-film tertentu yang memang Kakak, pilih untuk nonton langsung juga ada gitu ya, cuman enggak se jadi kayak dulu gitu ya.
Iya. Iya, mungkin lebih ke ini ya Kak, kalau mau dibedain antara bioskop sama streaming adalah dari, eee, pengalamannya ya Kak, karena kan di bioskop kan banyak tuh, be mereka banyak ngasih pengalaman yang kayak, mungkin suaranya pakai Dolby Atmos yang kayak tusa eee, bisa 3D kan, terus juga bisa kayak aku tuh pernah nonton yang bioskopnya itu tuh bener-bener ketika lagi apa, aku tuh nonton inget banget waktu itu nonton apa ya, eee, aku lupa deh kayaknya film luar enggak film luar Kak, yang kayak ada eee, Meg Meg Meg 2, yang paus itu loh Kak, yang ikan paus Meg 2 gitu kan aku tuh nonton waktu itu tuh di bioskop, aku lupa nama bioskopnya itu apa. Terus, kayak disitu tuh bener-bener pengalaman itu bener-bener kalau misalnya dia lagi gerak, gempa, segala macam tuh, bener-bener gerak, terus tiba-tiba kalau misalnya lagi disemprot air itu, airnya tuh mun apa keluar dari kursinya ke kita.
Mhm, mhm. Oke. Horor. Heeh. Iya ya. Heeh.

Aku tuh sebelumnya ya, sebelum ada streaming sekarang ini benar-benar yang, eee, booming banget, hits banget kan. Dulu tuh aku suka ke bioskop, Kak, nonton film gitu loh, Kak. Jadi kayak bareng teman-teman, jadi kayak wa ataupun bareng keluarga, tapi sama keluarga jarang sih, Kak. Sebenarnya lebih ke ja eee, lebih ke bareng teman-teman sih, Kak. Dulu tuh aku benar-benar yang kayak ngerasain kayak apa namanya atmosfernya, euforianya nonton di bioskop itu kan berasa ya rame kan, ramean orangnya. Apalagi kalau nonton, nonton horor gitu kan, kayak The Conjuring ataupun film-film horor lain gitu kan. Itu kan terasa banget tuh deg-degannya, takutnya juga berasa banget, Kak. Aku tuh pernah nonton bioskop yang, tengah malam, terus baliknya tuh aku takut gitu loh, Kak, kayak takut ketemu yang di film itu. <laughs>
Mhm. Oke, heeh heeh. Oke. Mhm mhm. <laughs> Iya. <laughs> <laughs> Iya iya iya, bisa ya kayak gitu ya. Karena itu, eee, experience yang hanya di bioskop mungkin ya?
Kayak gitu. Bisa bisa. Betul betul, Kak.
Atau. Heeh heeh heeh. Nah, terus gimana sambungannya?
Bisa banget. Tapi mhm. Tapi, Kak, waktu aku pen nonton Annabelle kan, Kak, malam-malam tuh, Kak, sama temanku. Ya udah tuh, aku pikir kayak, aduh, biasa aja deh ini, paling, eee, cuman film doang kan. Dan ternyata, keluar parkiran tuh aku langsung takut, Kak, aku langsung kunci semua pintu, takutnya keru takut aja takut aja ketemu sesuatu yang tidak diinginkan kan, Kak. Kayak langsung balik tuh ngebut aku, Kak. Kayak benar-benar setakut itu, jadi kayak dapet gitu loh, Kak, feel-nya ketika nonton. Sama juga paling ya kurangnya di bioskop itu adalah ketika, aku tuh kesel banget kalau misalnya ada ada yang bawa anak kecil gitu loh, Kak. Kan itu kan kadang berisik ya. Kan orang yang lain kan, eee, bayar ya, dia bayar, kita bayar juga gitu kok. Jadi kan kita sebagai penikmat bioskop kayak pengen juga nonton yang, tanpa ada tangisan anak kecil gitu loh, Kak iya.
Ah, heeh. Heeh. <laughs> <laughs> Mhm mhm mhm. Betul betul. Tenang gitu ya. Heeh heeh heeh. Lagian kayaknya enggak umuran anak-anak ya untuk nonton horor sebenarnya. Kenapa dibawa ya? <chuckles>
Betul.